Oke Kakak nggak ini Kak kayak main media sosial Tiktok, Instagram, atau mungkin Facebook gitu Kak? Itu memang HP-nya khusus untuk komunikasi sama belanja kah atau gimana tuh Kak?
Oke. Aku Hmm. Oke jadi d emang, mmm, aku, eee, nggak begitu suka main game ya jadi, eee, aku jadi bisa mengurangi itu waktu main ak eee, layar
Oh, sosial media gimana?
Sosial media aku main tapi aku sama TikTok aku nggak main sosial media itu 2 ya di 2, itu aku enggak enggak bahkan kayaknya eee, mungkin kayak punya akun tapi enggak pernah dibuka-buka sama sekali gitu kan. Malah aku Tiktok juga, eee, waktu itu nggak, nggak bikin akun sama sekali malah, nggak ma nggak pakai terus akhirnya jadi bikin akun itu juga karena, eee, suatu kondisi gitu sih, gara-gara waktu itu pengen dapet voucher gitu potongan, jadinya bikin akun. Kalau Instagram aku emang, mmm, juga lumayan sering sih pakai karena soalnya kan sekarang tuh apa-apa info dapatnya dari sosial media kan. Nah aku pakainya sih di Instagram karena cukup, eee, kayak banyak dapet info gitu dari berbagai belahan dunia, dan bakal dari lokal juga terus, eee, bisa komunikasi dari sama teman-teman yang misalkan dari yang jauh-jauh gitu Kak. Iya.
Oh. Eee. Oke oke. <chuckles> Benar benar Mmm, hmm. Heeh heeh. Nah itu Kakak lebih sering pakai yang mana nih Kak? Instagram atau Shopee tadi? Kan kayaknya Kakak bilang Shopee termasuk hal yang rutin Kakak lihat ya karena mungkin Kakak kayak a cuci mata lah di Shopee kan enak tuh.
Mmm. Hmm.

Oh, eee, aku biasanya, eee, contohnya anakku ya. <chuckles> Jadi aku, eee, biasanya sih kayak ini sih, eee, ngalihin juga kayak misalkan, "Ayo jangan," eee, "main hape terus. A ayo-" Misalkan, eee, aku ajak gitu, "Ayo main," eee, "olahraga," gitu ya, "ke lapangan. Aku lari kamu main bola." Gitu kan, jadinya dia juga teralihkan kan gitu kan, jadi kayak main, jadinya dia juga, eee, lupa gitu sama hapenya gitu kan soalnya biasanya kalau anak kecil, mmm, kecandua nah hapenya rawan karena mainin game gitu kan. Makanya iya diajaklah tuh, eee, sama aku kayak misalkan, "Ayo," mmm, eee, "jalan-jalan ke sini atau makan ke sini." Gitu jadinya kan dia, eee, kalau, eee, apa, aktif banyak gerak gitu ya ada kegiatan lain kan biasanya dia gak inget gitu sama hapenya, jadinya terus dia juga gak, eee, main game gitu, gak jadinya gak di depan layar.
Oh. Mmm, bener bener. Oh Mhm. Oke oke. Oh, iya sih. Bener juga sih cara Kakak itu. Iya memang terkadang ya, Kak, ya kalau terlalu kecanduan jadi mainnya hape mulu ya. Jadi memang dialihkan yang kayak Kakak bilang tadi, bagus juga sih itu, Kak. Bener sih. Hmm
Mhm. Mhm. Menurut aku itu kayaknya cara paling ampuh di buat aku, eee, beu maupun buat keponakan aku. Jadinya kan soalnya, eee, sibuk gitu ya. Kan kalau sibuk terus apalagi misalkan sibuk sama yang hal kita suka iya jadinya enggak natap layar gitu.
<chuckles> Benar benar benar. Aku setuju sih. Memang bisa dialihkan ya, Kak, biar supaya enggak kecanduan ini. Wah, menarik nih, eee, udah ngobrolannya. Nanti kapan-kapan lagi ya, Kak. Terimakasih.
Iya. Iya makasih juga, Kak.

Hah, termasuk nggak banyak, dong?
Iya, emang kan, soalnya, eee, kalau misalkan kerja, soalnya kan udah di depan komputer sama di laptop ya, jadi udah udah kalau udah kerja, gitu kan, berarti nggak mainan HP. Malah jadi kalau misalkan lagi banyak kerjaan gitu, malah, eee, main HP-nya, gitu, eee, berkurang lagi gitu.
Heeh. Oke, nah, itu, Kak, gimana tuh cara Kakak misalnya lagi keseruan misalnya lagi s ke keseruan main Instagram, atau lagi keseruan buka Shopee, gitu kan, Kakak pernah nggak sih, ternyata, "Udah jam segini," gitu. Itu pernah kejadian, gak?
Mhm. Mhm.